Auf jeden Fall. Also, trauriger würde ich nicht sagen. Hm, vielleicht, ich weiß es gar nicht. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es auch gleichzeitig ein Ventil ist. Wenn man traurig ist und traurige Musik hört und dann vielleicht 'n Moment, dass sich alles noch intensiver anfühlt, ist es, glaube ich, auch 'n gutes Ventil, diese Traurigkeit so loszuwerden oder einmal so zu durchleben, damit sie danach dann wirklich weg ist. Ähm, aber ansonsten klar. Gute Musik, äh, Gute Laune-Musik macht auf jeden Fall die Stimmung besser, definitiv. Es geht halt auch andersrum, genau.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, okay. Und, äh, wie hörst du Musik dann, also, äh, per Streaming-Dienst oder hast du auch Tonträger? Wie wie machst du das?
Ähm, also so CDs oder so höre ich gar nicht mehr. Ich glaube, wie die meisten. Ich habe tatsächlich 'n Streaming-Dienst, über den ich, hm, die komplette Musik höre. Ich habe das ganz selten, wenn ich, äh wenn man bestimmte Musik haben möchte. Das kann tatsächlich mal bei Filmmusik oder so passieren, etwas was sehr speziell ist oder in einer speziellen Nische, dass man das nicht auf diesen Streaming-Plattformen findet, sondern, ähm, da mache ich 's dann echt so, dass ich mir das <chuckles> auf 'ner anderen Plattform, wo auch immer es angeboten wird, dann auch kaufe. Nicht so oft, aber wenn 's halt wirklich was ist, was ich super gerne haben möchte, dann mache ich das auch, ja.
Mhm. Okay, ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Okay, ja. Äh, und weißt du, was das das Letzte war, was du dir da gekauft hast?
Ähm, das war das Letzte, was ich mir gekauft habe. Ich glaube, das war die Filmmusik, äh, von es ist eigentlich 'n Kinderfilm, von „Anastasia“. Ähm, genau. Aber ich finde die Musik sehr schön und die gibt 's nirgends und, ähm, sie wird nirgendwo angebo sie wurde überall rausgenommen und auch bei Youtube. Und dann habe ich sie mir dort, äh habe ich sie mir auf 'ner anderen Plattform gekauft, tatsächlich. Damit ich's dann einfach wirklich habe, ja.
Ah, ja, okay. Ja. Aha. Okay, ja. Mhm. Mhm. Ja gut, das ist bei Streaming-Diensten immer so die Sache. Das kann natürlich immer mal passieren, dass da bestimmte Titel oder manchmal halt auch ganze Alben einfach so von der, ähm, Bildfläche verschwinden. Ähm, hast du dich vielleicht auch mal so 'n bisschen damit beschäftigt, wie sind jetzt die Regisseure und die Komponisten von Filmmusik überhaupt zusammengekommen oder dich so historisch damit beschäftigt, wie bestimmte, äh, Soundtracks so entstanden sind?
Mhm. Genau. Mhm.

Ja, ich habe tatsächlich das fand ich ganz cool, es gab einen Beitrag, äh, über Hans Zimmer, wie er die Musik für „Dune“ geschrieben hat und da wurde er begleitet ins Studio und, ähm, er selber hat erst darüber erzählt, wie er diesen kreativen Prozess, äh, angegangen ist und wie alles zusammengekommen ist und wie er dann nach Künstlern gesucht hat, wo er dachte: „Genau diesen Künstler brauche ich dafür.“ Und es war schon sehr spannend, da mal so hinterschauen zu können. Genau, das war 'n toller Beitrag, ja.
Hm, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm, okay. Jetzt ist ja grade wo du den Namen Hans Zimmer erwähnst, der ist ja unlängst in der Kölner LANXESS Arena auch aufgetreten. Äh, wärst du je jemand, der die sich so was auch anguckt, solche Konzerte? Oder wärst du da hingefahren, ähm, wenn du jetzt Zeit und Geld hättest, ja?
Stimmt. Ja. Eigentlich total gerne. Also, ich ich hoffe, dass ich irgendwann noch ein Konzert von ihm sehen kann. Es wird ja bestimmt nicht die letzte Tour gewesen sein, die er macht. Ähm, jetzt war ich nicht dabei. Ich hatte geschaut für meine Stadt, aber ich muss sagen, ich fand die Tickets noch 'n bisschen zu teuer. Ähm, und ich hatte mir da grade schon Konzerttickets für 'n anderes Konzert gekauft und dann dachte ich so: „Ne, ich mache das jetzt nicht, weil das ist dann irgendwie übertrieben.“ Aber ja, doch, also, ich werde es bestimmt bei der nächsten Tour machen, weil dann habe ich mich doch im Nachhinein geärgert und dachte so: „Ach, komm, hättest du einfach machen sollen.“ <laughs> Ja.
Ja. Mhm. Ja. Okay. Ach so. Ja. Mhm, ja, okay. Ja, verstehe. Ähm, ja, jetzt ist ja, ähm, seine Musik, glaube ich, so 'n bisschen sehr streicher äh, lastig oder orchestermäßig orientiert. Ähm, gibt es so, ähm, ja, Musikstile, die du nicht so gerne in Filmmusik hörst, oder ist dir das eigentlich nicht so wichtig? Bist du da stilistisch eher offen?
Ich bin da sehr offen, würde ich sagen. Auch generell in der Musik, die ich höre. Ich habe ganz viele Playlists, die in verschiedene Musikrichtungen gehen, die dann auch danach kategorisiert sind. Und in Filmen finde ich's grade cool, dass da so viele verschiedene Genres zu finden sind halt. Da merkt man dann auch, wie jedes Genre so 'n bestimmtes Gefühl manchmal auch repräsentiert und, ähm, ja, das ist megaspannend und macht Spaß einfach. Von daher ist für mich immer für mein Ohr jedes Genre willkommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, okay, verstehe und, ähm, ja, es gibt ja zum Beispiel auch so ganz, ähm, ja, klassische Themen. Da fällt, äh, zu mir zum Beispiel, ähm, „Spiel mir das Lied vom Tod“ ein, äh, von Ennio Morricone. Äh, hast du dich mit dem vielleicht auch schon mal beschäftigt?
Mhm. Mhm.